Äh, ne, es hat sich schon weil ich also, ich würde jetzt heute nicht noch mal so 'ne Michael-Jackson-Liste zum Beispiel zusammenstellen oder Tina Turner oder Whitney Houston, ne? Die
Ah, okay. Aber würdest du du so 'n paar Lieder da von denen mit reinnehmen in die Liste, wo du heutzutage auch nicht mehr? Okay, also dein Ziel hat sich komplett geändert. Okay.
Ne, glaube nicht, m m, ne. Ja, ja, ja. Also, ich bin jetzt wirklich eher so Talking Heads und und also die die ganze ne? Eher so in die Richtung. Also, äh, Nirvana zum Beispiel würde ich heute noch hören. Also, die haben mich nicht die habe ich nicht verlassen. <giggles> Ja, mhm, ja.
Okay. Okay, ja. Ja, siehst du, bist du treu geblieben. Ja, also, ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich die Sachen von früher auch noch hören, nicht alles, aber ich würde sagen, mein Musikgeschmack hat sich nur erweitert, ne? Also, sehr viel erweitert, eher vergrößert, wie man's nennt. Ja, ich höre auch mittlerweile Dinge, die damals nicht cool waren, ne? So, ja. Auch mal klassische Musik oder oder, ne? Also, ja, ich höre querbeet. Wenn mich jemand fragt: „Was ist dein Lieblingslied?“ Ja, schwer, ne? Ich habe ja nicht nur 'n Lieblingsgenre, habe ich auch nicht, ne? Also
Ja, mhm. Okay, das ist ja auch schön, ne? Ja, mhm. Ja. Ja, das natürlich total, ne? <laughs> Na, sowieso. Ja. <giggles> Mhm. Ich kann's auch nicht sagen, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja. Ja. Ne, das ist da bin ich auch also, da das wüsste ich auch gar nicht, wie ich das beantworten sollte.
Kann dir vielleicht die Lieblings-10 sagen, ne? <laughs> Ja, ne? Aber du, hat mich mal wieder gefreut, mit dir darüber zu plaudern und wir hören uns. Jawohl. <laughs> Bis dann. Tschüss.
Ja, gut. Das schon eher, ne? Ja. Ganz lieben Dank. Ja, ne? Jetzt schon mal schön Mucke hören, ne? <laughs> Danke dir, ja. Tschüss, tschau, tschau.

Music, ähm weil ich da halt auch mittanzen kann und weil mich das in 'ne gute Laune verbr ne? Also
Mhm. Ja, und da gibt's auch alles, ne? Da die haben auch teilweise gute Texte. Zum Beispiel, ich habe der ich habe mir für 'nen für bestimmt 'ne Woche „Lemon Tree“, ähm, The Fools Gardens, ne, so so gerockt. <laughs> Ja, aber das ist so 'ne Happy Song, ne? Also, ja also, ja.
Ich fühle mich einfach unheimlich gut, ne? Ja. Ah, ja. Mhm. Mhm. Ist ja auch klasse, ne? Ja. Ist es auch. Ja, du, das das da fühlt man sich ja auch gleich ganz anders. Also, ich habe neulich wieder Nena zum 1. Mal eigentlich, äh, richtig mal angehört, auch neuere Sachen.
Ja, ja, auch schön, ne? Ja.
Und ich meine, die Frau ist ja der Hammer. Ja, die also, erst mal sieht die ja aus wie ne, die ist auch so 'n Vampir, die verändert sich auch nicht, ja, unglaublich.
Schlimm, gell? So Leute hassen wir. <laughs>
Ja, aber du definitiv, ja, Unverschämtheit. Ähm, ne, aber die die ist immer noch gut und ähm, und da waren natürlich auch viele der alten Lieder dazwischen auf der Liste und so, ne? Und ähm, und das hat mich so ich habe mich so wohl gefühlt dann auch, weil, ne, es bringt natürlich auch viele Erinnerungen hoch, aber, ähm, es ist einfach so 'n so 'n ja, das war so einfach irgendwie, weißt du? Da waren keine Schimpfwörter dabei oder irgend 'n Scheiß und, ne und einfach irgendwo ne, ja.
Sehr unverschämt. Ja. Ja. Genau. Ja. Hm. die Prinzen gehört. Kennst du die Prinzen? Ja, die waren auch so mit also, als Kind schon habe ich die gerne gehört, ne? So, die haben auch nur Texte ohne
Oh, ja. Ja. Mhm. Ja. Du un Genau.
groß, ähm, schlimme Wörter, sage ich mal.
Mhm. Ja. Und selbst die die waren doch früher auch diese Fantastischen 4, ne?
Und die Ärzte, die habe ich auch ab und zu mal gern gehört. Die Ärzte hatten halt Texte, die waren so 'n bisschen lustig und 'n bisschen bisschen wahr, ne, so. Ja, also, das war auch schon sehr, sehr schön. Ja, und manche Tage höre ich mir echt wirklich nur deutsche Lieder an und einfach nur mal so 'n bisschen Stück Heimat so, ne? Ich höre mir dann gern Sido also, Sido mag ich, denn der redet sehr deutlich, finde ich. Und, ähm so ja, das gefall gefällt mir dann.
Genau, die Är na die Ärzte. Mensch. Ja, ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ne, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, mhm, stimmt. Ja. Ja, eigentlich ist wa der der Herbert Grönemeyer war doch auch eigentlich immer ziemlich direkt, ne, mit seinen ganzen Texten und so.
Den habe ich mir nicht so angehört, dem seine Stimme ah, da ist so was, was mir nicht so dieses <laughs>
Echt? Okay. Okay. <laughs> Ah. Ja, das habe ich mit dem Maffay, den kann ich ja nicht ab, ne? Das ist
Ah, oder so sehr ah, das ist der ist das der
Äh, der Peter Maffay, der mit dem Bart.